Sa tingin mo, ano yung role ng pamilya o 'di kaya mga kaibigan sa wellness mo?
Ah, para sakin 'no, malaki talaga yung, ah, importansya o malaki yung nagiging role ng pamilya or kaibigan para sa wellness ng isang tao. Ah, especially sa mental health niya. Kasi, um, kapag may pamilya o kaibigan siyang nakapaligid sa kanya, nagkakaroon siya ng ano nagkakaroon siya ng mas positive na outlook sa buhay. Lalo na sa mga panahon na ano sa mga panahon na halimbawa ako, sa mga panahon na ako ay, ah, may mga pinagdadaang malaking problema. Kaya para sa'kin talaga, um, ang impor importante na meron kang pamilya, or importante para sakin na may pamilya akong nakakausap 'pag kailangan ko.
Totoo. Hmm. Yes, oo. Pero para sayo, pa kapag ba nag-oopen ka or nag-oopen up ka, saan mo madalas, um or kanino ka madalas nag-oopen up? Sa pamilya ba o kaibigan? At saka bakit?
M Mm. Um, actually, ah, masasabi ko na para sa'kin pantay sila? Depende siguro sa sitwasyon. Pero kadalasan naman, um, mas nauuna nga lang ako minsan mag-open up sa mga kaibigan. Kasi depende, halimbawa kapag ang problema mo ay nag-involve sa pamilya, so sa kaibigan ka mag-oopen up. Gano'n kasi ako. Pero kapag halimbawa naman, hindi tungkol sa pamilya 'yong aking problema, so, um, ako naman mas nauuna akong mag-open up sa ano ko, sa pamilya ko. Halimbawa sa mama ko o kaya sa ate ko. Gano'n.
Mm. Mhm. Mm. Ayan. Talagang may mga times na medyo mahihirapan kang mag-open up, 'no? Lalong lalo na do'n sa nabanggit mo na, um, kung tungkol sa pamilya siyempre mahirap mag-open up sa family. Pero may mga times ba na, triny mo na i-open up kung ano man 'yong issue ninyo ng pamilya mo o 'di kaya kaibigan mo sa mismo sa kanila? At saka ano 'yong naging result?
Oo. Ah Ah, sa totoo lang sa gano'ng pagkakataon, hindi ako ano hindi ako nakapag-open up na diretso 'yong ano diretso sa kanila 'yong issue. Kasi, um, ako kasi 'yong tipo ng tao na hindi ako ganoon ka-ano hindi ako ganoon ka-expressive. Pero at the same time, ah, meron kasi a meron kasi kaming ugali or akong ugali na parang kapag, um, napag-usa ah, kapag nagka-ayos na kami, hindi na namin ino-open up 'yong mga issue. Hindi na namin siya binabalikan like, um, ini ano na lang namin siya, hinahayaan na namin siya na ganoon, once na kumbaga nagkaroon na kami ng nagkaroon na ako ng kibuan sa kanila gano'n. So 'yon na 'yong ano ko doon.
Ay, mm. Open. Ah. Yes. Mm. Yun naman yung ano mo, kahit hindi ka ganun nag-o-open up at least, um, nagiging okey pa rin ako, 'no. Ay, nagiging okey pa rin kayo, 'no? Pero, um, may mga times ka ba or karanasan ka ba kung talagang dun mo napansin na talagang malaki yung epekto ng family mo, or 'di kaya mga kaibigan mo? Lalong-lalo na dun sa mental health mo?
Mm. Oo meron akong isang karanasan talaga. Um, actually ano lang yun, um, last year. Ah, kung hindi ako nagkakamali. Um, dati kasi tumira ako sa ano, tumira ako sa, ah, probinsya ng Bulacan. Tapos, um, doon kami nag ah, doon kami nanirahan ng nung naging napanga yung napangasawa ko ngayon at, um, dahil ano kami nag alam mo yung nag ah, nag-uumpisa pa lang kami ng sarili naming buhay. So, nangupahan kami, tapos, um, doon sa lugar na yun, malapit naman kami o malapit naman ako dun sa side ng pamilya niya. Pero, um, dahil hindi naman kasi ako talaga sanay na nahihiwalay ako ng matagal sa pamilya ko, ganun. Um, sa loob kasi ng ilang taon eh, simula no'ng siyempre pagkabata ko hanggang nagtrabaho ako, talagang nasa puder ako ng mama ko. Kaya nung pagkakataon na nahiwalay ako sa kanila, napakalaking adjustment sa akin lalo na, ah, medyo malayo din ang Cavite sa Bulacan. So, kapag halimbawa gusto kong pumunta ng Cavite, hindi rin ako basta-basta nakakapunta, kasi talagang malayo 'yong biyahe at nakakapagod. So, 'yong naging karanasan ko no'n ano siya, eh, um
Mm. Mm. Ah. Mm.
kumbaga para akong nilamon ng ano para akong nilamon nung sobrang lungkot, matinding lungkot to the point na may mga pagkakataon pa nga no'n na naalala ko, iniiyak ko na lang yung lungkot ko. Kasi ganun pala, ganun na-realize ko na ganun pala 'pag malayo ka, tapos wala kang mapagkuwentuhan kung anong nangyari sa araw mo. Kahit nandiyan ang asawa ko nun, ah, hindi naman ako lagi na kumbaga nakakapagkwento sa kanya, ganyan. Kaya nung nung time na yun na sobra akong nalulungkot, dun ko talaga na-realize na, iba talaga yung iba talaga nung dati na kasama ko ang pamilya ko tapos yung mismong lugar namin dito sa Cavite, na-miss ko talaga ng sobra. Ang tagal din, ilang buwan din yun na ano, nilamon ako ng lungkot talaga.
Ah, oo. Mm. Mm. Ooh. Yes. Kumpara mm. Kumpa ah, kumbaga talagang na-homesick ka. Oo.
Mm. An ang tindi ng pagka-homesick ko talaga no'n na talagang, um, madalas akong tumawag no'n sa ma sa mama ko. Sa madalas akong, ah, kumontak sa ate ko no'n kasi talagang nalulungkot nga 'ko, na wala akong makausap. Kasi siyempre, pag pagpasok ng asawa ko, ako lang mag-isa sa bahay, kasama ko 'yong mga alaga. Kaya ang hirap din, na wala kang kakuwentuhan man lang.
Ganon. Mm. Ah. Totoo. Talagang malaking epekto sa mental health kapag wala ka kahit isa na mapagsabihan ng mga bumabagabag sa'yo or 'di kaya ma ma nangyayari man lang sa buhay mo. Pero, kumusta yung, um, relasyon niyo ng family no'ng boy um, asawa mo no'ng time na yun? Kasi, 'di ba or malapit ba sila sa'yo no'n or medyo malayo din?
Hmm. Oo. Tama ka diyan. Malapit lang sila, ah, kumbaga parang halos kalapit-bahay. May mga pagitan lang na ilang bahay, gano'n. Yung alam mo yung parang sa loob lang kayo ng isang looban, ganyan. Um, ayos naman ang relasyon ko sa kanila, pero siyempre, dahil, ah, may sarili din silang buhay, eh, na hindi naman ako yung hindi kasi ako yung tipong lagi akong pupunta doon, makiki-ano ako sa kanila. Hindi kasi ako gano'n. May mga pagkakataon naman na yung naging aking biyenan, eh, pinupuntahan ako, dinadalaw ako. Pero siyempre, meron din naman siyang sariling mga, ah, obligasyon na inaayos sa buhay niya, sa sarili. Na parang nahihiya naman ako kung lagi akong, ah, mang-aabala sa kanya doon, sa bahay nila. Kaya kaya ayon, ah, kumbaga hindi rin naging ganoon kadali. Pinilit ko din naman na kumbaga, i-adjust yung sarili ko pero talagang hindi naging madali para sa'kin.
Hmm. Mm. Ah. Iba pa rin. Mm. Totoo naman. Mm. Ye Totoo. Pero kumusta naman yung ano, um, yung suporta ng mga kaibigan mo nong mga times na ayun, nakalipat ka na ng ibang lugar?
Mm. Yung mga kaibigan ko, yung mga, ah, malalapit kong kaibigan, dalawa lang naman sila. Ah, malaki rin ang pasalamat ko sa kanila kasi kumbaga hindi naman naputol yung communication namin 'no, na kahit magkakalayo kami dahil sila na na nasa Cavite tapos ako ay nasa Bulacan. Ah, anytime naman na tatawag ako sa kanila o kailangan ko ng kakwentuhan, nandiyan naman sila. Ah, hindi nila ako iniwan, kumbaga, ah, lagi silang handang makinig sa akin, kaya sobra-sobra din yung pasasalamat ko sa kanila.
Nakakatuwa 'no na kahit, ah, medyo na napalayo ka, talagang, um, parehas pa rin yung suporta ng kaibigan mo. Pero sa tingin mo, ano yung napapansin mo na pinaka-main na pagkakaiba ng support mula sa family kumpara sa kaibigan?
Mhm. Oo. Para sa akin kasi 'yong suporta ng pamilya mas, ah, mas matibay 'yong pundasyon no'n eh, mas solid 'yong mas solid 'yong naibibigay nilang suporta. Kasi unang-una, ang pamilya natin siyempre il kung nandiyan ang mga kapatid, halimbawa mga kapatid ko, 'yong mama ko. So, kumbaga mas mas mabilis akong maka makakuha nung suporta dahil nandiyan sila. Ah, alam mo na anytime na tawagan mo sila, kung kailangan nilang pumunta, mapupuntahan ka talaga agad nila. Pero 'yong 'yong mga kaibigan naman, ah, though ang mga kaibigan ko ay itinuturing ko na rin talagang pamilya ko, siyempre ang mga kaibigan natin mas may higit silang, ah, pinagkakaabalahan sa buhay din nila compared sa atin. Na 'pag kausap oo, madali ko silang malalapitan, madali ko silang ma makakausap, pero 'yong alam mo 'yon, 'yong 'yong pagdamay 'yong pagdamay nang personal, hindi natin 'yon basta pwedeng i-demand din sa mga kaibigan natin. O hindi ko 'yon nadedemand sa mga kaibigan ko, kasi siyempre may sarili din silang buhay nila. So ayon. Mm.
Totoo. Yes. Mm. Totoo. Mm. Oo naman. Yes, totoo yan. Mm, talagang may kanya-kanya ding buhay ang mga kaibigan. Kaya minsan parang mahirap din na mag-open up kasi baka may problema din silang kinakaharap sa mga sitwasyon na 'yon. Kumpara sa pamilya talagang mas 'yon nga, gaya ng banggit mo, mas mabigat 'yong foundation or mas matatag. Pero kapag sa mga ganyang situation, kapag humihingi ka ng mga payo gano'n, kumusta 'yon? Ano 'yong pagkakaiba nila sa mga emosyonal mo o 'di kaya praktikal o 'di kaya sa pinansiyal na aspeto?
Oo. Mm. Mm. Malaking ano siya sa'kin, malaking tulong o malaking pagkakaiba kasi sa bawat payong, ah, nakukuha ko mula sa pamilya ko, nai-aapply ko talaga siya sa buhay ko. Lalo na sa siyempre, ah, nabanggit ko nga na unang beses naming bumukod ng asawa ko, marami kaming kailangang matutunan sa buhay may asawa. Kaya, 'yong kahit 'yong sa mga mula sa pinakamaliliit na bagay na inihihingi ko ng payo sa, ah, halimbawa sa mama ko, ah, nai-aapply ko agad siya at doon ko narerealize na, "Oo nga ano, tama 'yong mama ko, na ganito nga, gan ganyan nga ang tama kong gawin." So, um, malaking tulong siya, nakikita ko siya sa mas positibong paraan talaga. Sa lahat ng aspeto kahit sa mula sa emosyonal, sa pagiging, ah, praktikal, pati 'yong sa ano, pinansiyal. Kasi, 'yong mga tips 'di ba, o kaya 'yong mga advice na binibigay nila ma malaking ano 'yon kumbaga based kasi na 'yon sa experience nila, na gusto nilang ma maano mo din, makuha mo din 'yong 'yong gano'ng punto. Iyon.
Mm. Oh. Mm. Oo. Totoo. Mm. At saka ang mga payo naman ng magulang eh, para din naman sa betterment mo. Pero umabot ka ba sa point na parang, um, na-pressure ka doon sa intensyon ng family mo na tumulong, kunyari sa mga payo nila? Parang na-pressure ka or nai-istress ka, kasi siyempre parang iniisip mo na may iba 'yong expectations nila gano'n, paano mo naman hinarap 'yong mga gano'ng situation?
Mm, tama. Ah, sa ganito namang sitwasyon, ah, nagpapasalamat naman ako sa pamilya ko kasi hindi ko naman naramdaman 'yong pressure pero talagang naramdaman ko 'yong pagdamay nila. Kasi dahil nga, ah, katulad no'n, no'n sa naging karanasan ko nung naramdaman nilang malungkot na ako, nag-offer talaga sakin 'yong mama ko na, "Kung gusto ninyo, umuwi nalang kayo dito sa Cavite, dito na lang muna kayo sa akin, para hindi ka ganyan na sobrang nalulungkot at least dito magka" ah, kumbaga magkasama kaming dalawa gano'n. So 'yon 'yong isang bagay din talaga na pinagpasalamat ko kasi, um, ang laki ng naging impact no'n sa mental health ko. Na simula nung bumalik kami ng asawa ko dito sa Cavite at nakasama namin 'yong mama ko sa bahay, nawala talaga 'yong homesick ko, nawala 'yong lungkot, gano'n. Na naka-ano talaga siya sa akin, nakabuti siya. So, ayon.
Mm. Oo. Ah. Mm. Mm. Masasabi mo talagang kulang ka if ever man na wala sila, 'yong family mo. Pero, sa tingin mo paano mo kaya iha-handle kung kulang or di kaya sobrang toxic ng support system mo? Saan ka ba bumabaling kapag? Tsaka ano 'yong mga praktikal na hakbang na pwede mong i-share, para naman makahanap ng support?
Oo, oo. Well, siguro para sa'kin 'no, kung sakali man na nagkataon na toxic yung support system ko, na ayoko sanang maranasan yun. Mas ano, um, ma babaling na ako dun sa aking ano, bab kung halimbawa pamilya yung toxic sa'kin, um, babaling ako dun sa mga malalapit kong kaibigan kasi siyempre, ah, sila yung, ah, nakakaintindi ng mararamdaman mo bukod sa, ah, halimbawa, kung hindi man 'to maintindihan ng pamilya ko, mga kaibigan ko ang babalingan ko, sila yung paghihingan ko ng payo, ganyan. At, ah, siguro ano din, um, kung aabot din sa punto na kailangan ko ng propesyonal na tulong, ah, tingin ko, ah, gagawin ko 'yon kasi marami akong matututunan at marami akong mare-realize sa ganung paraan. Kasi minsan kulang lang sa ano, eh, kulang lang sa pagpapa-realize sa atin na kung ano yung dapat nating gawin, gano'n. So, yun ang tingin ko, yung mga praktikal ding hakbang na pwede kong gawin.
Mm. Ye Totoo. Hmm. Alam mo totoo 'yon 'no, kapag sobrang na-burnout ka kasi, kailangan mo na talagang humingi ng tulong talaga sa iba. Kasi kung ikaw lang, baka medyo mahirapan kang i-handle, kumbaga. Pero ayun 'no, kumusta 'yong ano, 'yong napansin mo ba kung 'yong pinaka pagkakaiba nung andun ka pa, at 'yong ando'n nasa Cavite ka na ngayon, 'yong parang naging betterment para sa'yo, sa mental health mo?
Oo. Oo, tama. Oo napansin ko talaga 'yong pagkakaiba kasi umabot ako no'n sa point no'ng nasa Bulacan ako na kumbaga apektado na 'yong personal health ko. 'Yong physical health ko, hindi na ako nakakatulog ng maayos kaya gano'n. Pero no'ng nakabalik na ako ng ano, ng Cavite, na ano 'ko, na kumbaga nakita ko 'yong epekto no'n sa ano ko, sa pisikal kong aspeto kasi nakakatulog na ako ng maayos, tapos nakakakain na rin ako ng maayos, gano'n. Hindi na ako laging isip ng isip, 'yong gano'n. Hindi na hindi na stress 'yong isip ko sa mga bagay-bagay kasi meron na akong napagsasabihan agad at may nakukuha na akong payo sa pamilya ko. Kaya ayon, 'yon yung napansin ko talagang malaking pagbabago sa akin at pinagpapasalamat ko talaga 'yon.
Mm. 'Yon talaga 'no, 'yong isang factor kung bakit naging okey 'yong mental health mo. Kumbaga malaki tu ang tulong talaga ng pamilya at kaibigan kasi kung nao-open up natin sa kanila 'yong mga problema, siyempre sila din 'yong magbibigay sa atin ng payo, 'di ba? Mm.
Oo. Oo. Mm, tama ka diyan. Malaking tulong talaga 'yong gano'ng bagay.
Ayan, maraming-maraming salamat. Talagang nag-enjoy ako sa usapan natin 'no, tsaka ang dami ko na namang natutunan. Salamat.
Walang anuman at salamat din sa oras mo.